จริงนะ จริง เพราะว่า ลูกสาว ลูกสาวกับลูกชายเนี่ย ก็คือเหมือนเขาติดเป็นนิสัย ลูกสาวเราจะมีถุงผ้าแบบใบเท่าบ้านอยู่ประมาณ 3 ใบ เขาไปไหนเขาก็เหมือนแบกบ้านไปด้วยนะ เขาไม่ เขาไม่ค่อยใช้ถุงพลาสติกสักเท่าไรค่ะ เลย อืม ๆ
อือ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อ๋อ ดีเลยค่ะ อืม เป็นวิธีที่ดี เริ่มต้นที่ดีเลยนะคะ แล้วเราได้มีการ ตัวเองได้มีการชวนคนแบบในหมู่บ้าน หรือว่าในตรงอื่นอีกไหมคะ? นอกจากที่เราทำกิจกรรมในโรงเรียนแล้วอะค่ะ
อือ ในหมู่บ้านยังไม่เคยอะนะคะ แต่ว่าบ้านตัวเองมี คือเราอะ จะ จะทำเป็น เอ่อ เหมือนเป็นตะกร้าอะค่ะ แยกขยะเอาไว้เนาะ เป็น เป็นอย่าง ๆ ไป อย่างเช่น ขวดแก้ว คุณพ่ออะค่ะ คุณ อันนี้ของคุณพ่อนะคะ เครื่องดื่มชูกำลังค่ะ <chuckles> เครื่องดื่มกำลังของคุณพ่อนะคะ ค่ะ หรือว่าพวก
อ๋อ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ <laughs> แยกกระป๋องไว้ไหมคะ? แยกแบบแยกถังไว้ สำหรับคุณพ่อโดยเฉพาะ
ถ้าสมมุติว่า ถ้าเป็นกระป๋องนี่คือ ของคุณลูกชายค่ะ คุณลูกชายนี่ก็จะเป็นกระป๋องนะคะ พวก เอ่อ เป็น น้ำดื่มที่มี เอ่อ ความซ่านะคะ อย่างงั้นค่ะ
เออ เรามีแต่ละคนแยกกัน ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม
ส่วน ส่วนของเราก็จะ อ่า เป็นขวดน้ำค่ะ ขวดน้ำพลาสติกทั้งหลายอะนะคะ จริง ๆ ไม่ได้อยากได้ แต่บางทีมันเลี่ยงไม่ได้เนาะ เพราะบางทีเราออกไปข้าง อย่างเงี้ย อาจจะต้องเจอแบบขวดน้ำพลาสติกบ้าง เราก็เก็บกลับบ้านนะคะ แล้วเราก็แบบพับให้มันเป็นแบบเนี้ย แบบ อ่า อุ๊ย สนุกมากเลยนะตอนที่เอาแบบเอามือ หรือว่าเท้ากดให้มันเป็นแบน ๆ แล้ว ก็ เอาใส่ใน ใช่ แล้วคือลูก ๆ นะ ถ้าเขาได้ยิน อ้าว แม่เอาอีกแล้ว แม่ กำลัง กะ กำลังเหยียบขวดอยู่แน่ ๆ เลย ค่ะ ก็ทีเนี้ย
ค่ะ อ๋อ อือ ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ แล้วมันจะมีเสียงด้วยนะคะ เสียง <laughs> ค่ะ แล้วยิ่งถ้าเป็นแบบกระป๋องนะคะ ต ล่า มีความแบบ อือ เสียงดังนิดหนึ่ง
ใช่ มันจะ ใช่ แล้วก็ขายด้วยนะ เออ คือมันเป็นรายได้ด้วย อันเนี้ยคือจะเอาให้เป็นรายได้ของเด็ก ๆ เลย ถ้าสมมุติว่า เขาเก็บแล้วเขาแยกขยะ แล้วก็ เอ่อ ถ้ามันได้ มาพอสมควร ก็จะให้เขาเฮโลกันไปขาย เขาก็จะได้รายได้ แล้วเขาก็จะยิ้มแก้มปริ <chuckles> ซื้อขนม ค่ะ
รู้เลยว่ากำลังทำอะไรอยู่ ค่ะ อา ค่ะ อืม อ้าว ดีเลยนะคะ แล้วแบบมันก็เริ่มแบบหลัก จาก จากเราก่อนนะคะ แล้วก็มันก็กลายเป็นเราสร้างนิสัยใหม่ แล้วนักสร้างนิสัยที่ช่วยแบบลดโลกร้อนด้วยอะค่ะ ให้ลูก ๆ ไปด้วยนะคะ

โอ้โฮ อันนี้คือตั้งแต่เด็กเลยค่ะ เพราะเราน่ะ ก็ ก็อยู่ใน อยู่ในสภาพแวดล้อมตลาดเนาะ ตั้งแต่แบบ เนี่ยลืมตาขึ้นมาเนี่ย เราก็เห็นขยะแล้ว อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ แต่ว่าตอนเด็กอะยังไม่ทันคิดหรอกนะคะ ว่าตัวเองน่ะจะเข้ามามีส่วนร่วมยังไงเนี่ยค่ะ แต่ว่าใน ในตอนที่เราตั้งใจว่า เราจะเริ่มรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ย ก็เพราะว่าตอนนั้นน่ะที่บ้านนะคะ มีน้ำท่วมด้วยค่ะ น้ำท่วมที่บ้านนี่คือ เป็นน้ำป่าเลยนะ น้ำป่าไหลหลากค่ะ น้ำป่าแบบ
ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อ้อ โอ้! มันน่ากลัวเลยนะคะ อือ ใช่ อา อืม คะ อา
ใช่ น้ำแดง ๆ เลยล่ะ เออ แล้วพอมันไหลมาทีหนึ่งเนี่ยนะคะ มันท่วมตลาด คือเราจะต้องแบบวิ่งเก็บของ แล้วก็มันท่วมถึงเตียงเลยล่ะค่ะ แล้วท่วมทุกปี อืม ใช่ ท่วมทุกปีเลย
ค่ะ อืม โอ้ โอ้ ท่วมทุกปีด้วยเหรอคะ? โอ้โฮ! <chuckles> ถ้าท่วมทุกปีนี่ อืม เหมือนเราต้องเจอแบบทุกปี ทุกปี เป็นแบบเดิมเลย ใช่ไหมคะ? มันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนไหมคะ? อืม
ค่ะ ใช่ ลำบากมาก ๆ ใช่ค่ะ ทีเนี้ยเราก็เลยมานั่งคิดไง เออ ก็ว่า เอ๊ะ หรือว่ามันจะเกี่ยวกัน หรือว่าถ้าสมมติว่า คนอะเขาไม่ดูแลสิ่งแวดล้อมตัดต้นไม้ทำลายป่าเยอะ อะไรอย่างเงี้ย หรือว่ามันอาจจะทำให้โลกร้อน การใช้พลาสติก อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าเราไปโรงเรียน ใช่ไหม คุณครูเขาจะพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม อย่างเงี้ยทุกวัน แล้วเราก็มีโอกาสได้ เอ่อ เหมือนกับว่าไปพรีเซนต์หน้าห้อง ในวัน ในวันสิ่งแวดล้อมโลก เออ แล้วตรงเนี้ยค่ะ มันก็เลยเริ่มมาคิดว่า เอ๊ะ หรือว่าน้ำท่วมเนี่ย มันจะไม่ใช่เรื่องไกลตัว เราอาจจะช่วยอะไรได้ ที่แบบจะลดโลกร้อน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้น ตั้งแต่ประถม ประถมเลยค่ะ
อือ ๆ ค่ะ อา อืม ค่ะ ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ อา ค่ะ โอ้ ตอนประถมเลยเหรอคะ? โอ้ แล้วตอนนั้นแบบตอนประถมอะค่ะ ความรู้สึกมันเป็นยังไงคะ? มันเหมือนแบบเสียใจไหม หรือว่าสะเทือนใจ หรือว่ารู้สึกแบบ รู้สึกไหนอะคะ ในตอนนั้นน่ะค่ะ?
ใช่ นั้นเหรอคะ? อันเนี้ยก็ต้องบอกว่า อันดับแรกเนี่ย มันคือความสงสัยก่อนเนาะ เพราะว่าจากที่เล่าให้ฟังว่า เราอยู่ในตลาดแล้วขยะมันล้นโลกมากเลยตอนนั้นน่ะ คุณคิดดูว่าหลังรถกระบะอะมัน มันล้นหลัง หลังรถอะ แล้วก็คือแบบ ใช่ ที่เก็บนี่คือกองเหมือนภูเขาอะ
อา อือ โอ้โฮ! เหรอ? หลังรถ โอ้ แล้วขยะอย่างเดียว ขยะใช่ไหมคะ? ไม่ใช่ ไม่ใช่สินค้าขายของ ขยะเลย ใช่ไหมคะ? ที่อยู่หลัง เต็มกระบะ โอ้ เหรอ อ๋อ ค่ะ อืม
ขยะเลย ขยะ ขยะที่คนทานนี่แหละค่ะ พลาสติก ใบตอง เศษอาหาร คือมันรวมกันหมดทุกอย่างอะ ใส่เข้าไปกองนั้นน่ะ เป็นภูเขาลูกย่อม ๆ เลยล่ะค่ะ ที่เขาเอาไปจาก ก หลังกระบะรถ แล้วก็เอามาเทรวมกันเนี่ยนะคะ ตรงเนี้ยมันก็เลย มันก็เลยเกิดข้อสงสัยก่อน แล้วมันก็ แล้วมันก็เกิดกังวลค่ะ เราไม่ได้กลัว หรือว่าไม่ได้เศร้า ไม่ได้โมโหอะไรนะคะ มันเป็นความวิตกกังวลว่า เฮ้ย แล้วขยะมันจะล้นโลกไหม ด้วยความคิดเด็ก ๆ อะค่ะ ว่า หรือว่ามันจะท่วม โลก ไหม อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่า ร เออ นอนอยู่แบบท่ามกลางกองแบบขยะหรือเปล่า สักวันหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ย ด้วยความคิดในภาค
อืม ค่ะ อืม อา ค่ะ อา อืม ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ